ค่ะ คุณคิดเห็นยังไงนะคะกับแฟชั่นที่ตาม Trend กับแฟชั่นที่เป็นสไตล์ส่วนตัวแบบเนี้ยค่ะ?
อืม จริง ๆ ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอะนะคะ ไม่ได้รู้สึกเกลียด หรือว่าไม่ได้รู้สึกชอบ แต่ก็แค่รู้สึกว่า โอ้ Trend Trend แฟชั่นในแต่ละยุคเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมาก ๆ เลย แล้วอีกอย่างมันไปเร็วมากเสียจนเรา เออ อาจจะแก่เกินไป ที่เรา อาจจะ ตามไม่ทันนะคะ เราก็เลยยึดสไตล์ส่วนตัวของเราน่าจะเหมาะกว่า ใช่ ใช่ค่ะ
อืม อืม <chuckles> เออ หรือสไตล์ส่วนตัวดีกว่าเนาะ อ๋อ อย่างงี้แปลว่าคุณอาจจะเคยวิ่งตาม- ตาม Trend มาก่อนใช่ไหมคะ?
อา แน่นอนค่ะ สมัยวัยรุ่นน่ะเนาะ สมัยแบบ Y2K แบบกางเกง อา กางเกงทาทาก็ต้องมีแบบ เออ กางเกงทาทาก็ต้องมี ใช่ไหมคะ ผมปัดทรงแบบม้าเต่อก็ต้องมา อะไรแบบเนี้ย ใช่ มันเป็นในวัยของเราอะค่ะ ซึ่งตอนนั้นน่ะเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่า เออ จริง ๆ มันเหมาะกับเราไหมนะ จริง ๆ รูปร่างแบบเราอะ มันใส่แล้วมันสวยไหมนะ เราแค่เห็นแบบ โอ๊ย วัยรุ่นเขาใส่ เราก็อยากจะมีบ้าง ก็ตามหาอะค่ะ ซึ่งจริง ๆ อะ เออ ก็ไม่เหมาะกับเราจริง ๆ เพราะเราเตี้ยไง พอเราใส่ ขากระดิ่ง หรือขาม้า ก็กอง อย่างเงี้ย เออ ก็ เออ พ่อแม่ก็บอก แต่เราก็ไม่ฟังอะค่ะ <chuckles>
อ๋อ เหรอคะ? <chuckles> Y2K เป็นยังไงคะ Y2K ของคุณ? อา <chuckles> เออ เออ เออ อา อ๋อ อา <chuckles> ทีนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่า เออ แฟชั่นที่แบบเหมือนตาม Trend บางทีเนี่ย มัน คือทุก ๆ Trend ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนาะ บางที Trend มันก็อาจจะมีที่เข้ากับคุณเนาะ แล้วมันก็อาจจะมีที่แบบเหมือนกับ มันอาจจะเหมือนกับยังไม่ค่อยเข้ากับ กับสไตล์ของคุณสักทีเดียว คุณก็เลยหันมาเป็นแฟชั่นที่เป็นสไตล์ส่วนตัวมากยิ่งขึ้น แบบนี้ใช่หรือไม่คะ?
อา ใช่สิคะ แต่ว่าอันเนี้ยจริง ๆ น้องโชคดีค่ะว่า มันมีอยู่ยุคหนึ่งที่เราก็แต่งตาม
อืม อืม อา ยังไงคะ?
มัน มัน เราก็แต่งตาม Trend นี่แหละค่ะ แต่อย่างที่คุณบอก เออ ว่ามันดันเป็น Trend ที่รู้สึกว่าเหมาะกับตัวเอง แล้วก็เลยยึด Trend นั้นมาโดยตลอดเลย
อา อ๋อ เหรอคะ มันคือ Trend อะไรคะเนี่ย?
พอมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะ แค่ช่วงสั้น ๆ เองนะ ที่เป็น Trend แบบ Minimal กำลังเข้ามา อ๋อ ซื้อ เออ ใช่ไหม
อ๋อ ฟังดูแล้วก็แบบ ดู ดู ดู ดู ฟังแล้วพึ นึก คือเคยได้ยินคำว่าแบบเหมือนกับการตกแต่งบ้านที่มันเป็น Minimal ซึ่งมันก็แบบดู ดูแบบ ดูดี ดูสะอาดตา ดูแบบ อ ดูดีอะค่ะ นึกออกไหมคะ แล้วอย่างเงี้ยคุณน่ะเอาการ สไตล์การแต่งตัว Minimal อะ มันเป็นยังไงบ้างคะ? อยากให้คุณช่วยเล่าให้ฟังเลยล่ะค่ะ
คือมันมีอยู่ยุคหนึ่งค่ะที่สไตล์ Minimal เนี่ยมาแรงมาก เรา เรา เรารู้ ส เรา เราก็ชอบมากเลย เพราะรู้สึกว่า โอ้โฮ คนไทยเป็นคนเรียบร้อยเหมือนกันนะเนี่ย อะไรเงี้ย ก็คือเหมือน <chuckles> เหมือนกับว่าเขาจะใช้โทนสีที่เป็นโทนสีอ่อนอะเนาะ แบบสี earth tone สีที่มันคุมโทน สีสุภาพอะค่ะ เช่นแบบว่า ครีมเทา กรมดำ อะไรเทือก ๆ เนี้ยแหละค่ะ แล้วเหมือนแบบแต่ง เออ
อืม <laughs> ยังไงคะ? อา เออ เออ ดูมันเข้ากับ ดูมันเข้ากับทุกโอกาส ทุกวาระ เลยนะคะ เนี่ย สีที่ ค พูดมาเนี่ย อืม
ใช่ ๆ ใช่ แล้วมันก็จะเป็นแบบเสื้อผ้าสไตล์ที่แบบว่าโทนเรียบ ๆ Cool Cool แบบว่าดูน้อยแต่มีอะไร อย่างเงี้ยค่ะ เหมือนแบบ อา เสื้อเชิ้ตใส่กับกระโปรงยาว หรืออะไรอย่างเงี้ย เออ แล้วเขาก็ฮิตกัน แต่ฮิตกันแป๊บเดียวมาก ๆ เลย เพราะว่าก็อาจจะเพราะด้วย เอ่อ ความที่มันดูเรียบร้อยอะค่ะ บางทีมันอาจจะทำให้ เออ แต่งไปนาน ๆ อาจจะดูน่าเบื่อ แต่เรากลับกลายเป็นว่า อุ๊ย นี่คือสไตล์ที่ฉันค้นหา <laughs>
อืม เออ เรียบร้อยไป อืม อ้อ คุณค้นพบแล้วเหรอคะ? <chuckles> ใช่ไหมคะ?
ใช่ ๆ เรา ใช่ เราก็เลยยึดถือการแต่งสไตล์เนี้ยมาโดยตลอดเลย แล้วก็ เพราะว่าด้วยความอย่างที่คุณบอกเนาะ มันเข้าได้กับทุกโอกาสเลยอะ แล้วก็ไม่ ไม่ดูเป็นการเสียกาลเทศะมากเกินไปเวลาที่เราจะไปไหน แต่ในบางโอกาสมันอาจจะดูเชยไปบ้าง แค่นั้นเองแหละค่ะ
อือ อืม เหรอคะ? เอ เท่าที่ฟังมามันดูแบบเหมือนกับมันก็ดูมีความทันสมัย เอ๊ะ มันจะเชยตรงไหนได้นะคะ คุณพอจะยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ?
กับแฟชั่นมันมาแบบแป๊บเดียว แล้วมันก็ไปใช่ไหมล่ะคะ แล้วเรายังคงติด ยึดติดอยู่กับความ minimal อะ ยกตัวอย่างเช่น เพื่อนนัดไปสถานบันเทิงตอนกลางคืน เช่น ผับ เทค บาร์ เป็นต้น แล้วเราแต่ง minimal ไป เราโชว์ความเป็นตัวของตัวเองไป เพื่อนก็จะแบบว่า เออ ชิลจังเลยเนาะ <laughs>
อ๋อ เออ ๆ ๆ ค่ะ อา เออ ๆ ๆ <chuckles> เออ ชิลจังเลย ไม่แต่งเต็มเหมือนฉันเลย อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ? เออ
เออ ใช่ ไม่มีแบบว่าความแบบ อืม แบบเปรี้ยวซ่าแซ่บออกมาเลย แบบ เออ เพื่อนก็จะแบบ "เออ เธอชิลไปหรือเปล่า หรือว่าเธอแบบแก่ไปแล้ว?" อะไรเงี้ย มันก็เลยทำให้เราดูเหมือนแบบเป็นแบบป้า ๆ ลุก ๆ เชย ๆ หน่อยอย่างเงี้ย แต่เราก็ เออ แต่เราก็ไม่ได้สนไงคะ เพราะว่ามันเป็นสไตล์ที่เราชอบไปแล้วอะ
<laughs> เออ เออ คือ คือเอาจริง ๆ คิดว่า ไอ้คำว่าเชยของคุณกับของเพื่อนเนี่ย มีความรู้สึกว่ามันไม่เท่ากันไหมคะ? เพราะมีความรู้สึกว่า <tsk> ด้วยความที่เพื่อนคุณอาจจะแบบเหมือนกับไปแต่งสไตล์อื่น ๆ แต่คุณน่ะยังแต่งสไตล์ที่คุณชื่นชอบอยู่ไง มันก็เลยกลายเป็นว่า เออ คุณ คุณกับเพื่อนคุณก็เลยแบบเหมือนกับคำว่าเชย หรือคำว่าทันสมัยเนี่ยมันไม่เท่ากันไหมคะ คุณคิดแบบนั้นไหมเอ่ย? อืม
ใช่ ใช่ ๆ เพราะว่าเราอะจะรู้สึกว่า โอเค เราเชยนะ แต่ในความรู้สึกของเราอะ เราไม่ได้รู้สึกว่ามันเชยขนาดนั้น เราแค่รู้สึกว่า
อืม คุณรู้สึกมั่นใจใช่ไหม?
อา แล้วเราก็รู้สึกว่าเรียบร้อยด้วย เหมือนแบบว่า โอเค ฉันไปผับกับเธอได้ แต่ว่าเดี๋ยวฉันก็ไปสวัสดีแม่แฟนต่อได้เลยนะ ถ้าเรา ถ้าเราแต่งตัวแบบ อืม ถ้าเราแต่งตัวแบบไปผับไปเทค แบบแต่งสั้นสายเดี่ยวอะ เราก็ต้องกลับบ้านไปเปลี่ยนแล้วก็ อืม เรียบร้อยเราก็ไป สวัสดี แม่แฟน ซึ่งมันก็แบบ เออ มันความหมายของเรามันก็ไม่เหมือนกันน่ะค่ะ เพราะว่าอย่างถ้าเพื่อนเขารู้สึกว่า เราเชย เราก็โอเค เรายอมรับได้ แต่เรารู้สึกมั่นใจ อืม อย่างเงี้ย
เออ <laughs> ใช่ไหมคะ? <chuckles> เออ เออ <chuckles> เออ เออ อืม ๆ ๆ ใช่ ๆ คือ คือมั่นใจแล้วก็คุณสามารถแต่งไป ไป ก็คือไปสวัสดีคุณแม่แฟนคุณ อยาก ได้อย่างถูกกาลเทศะอีกด้วยใช่ไหมคะ?
ใช่เลยล่ะค่ะ
อืม โอเคค่ะ แล้วแบบเนี้ยค่ะ คือคุณมีแบบเหมือนกับ <tsk> มีร้านเสื้อผ้าที่แบบเหมือนกับเป็นแฟชั่นที่สไตล์ส่วนตัวของคุณน่ะค่ะ คุณมีแบบเหมือนกับไปเอฟร้านไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะ? มีร้านจะมาแนะนำไหมคะ? <laughs>
อืม <laughs> จริง ๆ อะนะคะ พอเราแบบว่า เราต้องแสวงหาไปเรื่อย ๆ ค่ะ เราอย่าไปยึดติดที่ร้านนั้นร้านเดียว เพราะว่าจริง ๆ อะ พอเราเหมือนแบบ เอ่อ สั่งของทางออนไลน์นะ มันก็จะมีแบบ เขาเรียกว่าอะไร ร้านอื่น ๆ น่ะขึ้นฟีดเรามา ก็ในแบบที่มันคล้าย ๆ กันน่ะ เพราะเขารู้แล้ว ใช่ ใช่ เพราะเขารู้แล้วว่า โอ้โฮ เรานะ ถ้าเกิดเขาส่งเสื้อผ้าสไตล์นี้มานะ ส่งคนแต่งตัวแนวนี้มาล่อ ใจ เรานะ เราจะหยุดดูทุกครั้ง แบบเนี้ย ซึ่งมันได้ผล ค่ะ เพราะว่า นักช็อปตัวยงอย่างเรา <chuckles> นักล่าโพรโมชันอย่าง เรา ก็สูญเสียเงินให้กับหลาย ๆ ร้าน
เออ ๆ เออ อืม อ๋อ เออ algorithm มันจับนะคะ algorithm มันจับคุณเงี้ย เออ เออ <chuckles> <chuckles> <laughs> ใช่ เออ จริง แล้วก็คือ แล้วก็คือยิ่ง 11.11 นี่ก็คือช็อป ช็อปไป ช็อปกระจายไปแล้ว ใช่ไหมคะ? <laughs>
เขาเรียกว่าล่มสลายค่ะ <giggles> เงินที่มีมาก็ล่มสลายไปกับ เอ่อ เสื้อผ้าเหล่านี้แหละค่ะ เพราะว่าแปลกมาก ๆ จริง ๆ ยิ่ง minimal ยิ่งแพงนะคะ <laughs>
เออ เออ ทำไมคะคุณ? เอ ปกติแบบ ค คือ คือตามความเข้าใจนะคะ ก็เข้าใจว่า เออ minimal มันก็ดูแบบเรียบง่าย อะไรอย่างเงี้ย แต่กลับกลายว่าเหมือนแบบ เออ mi minimal ก็จะแพงขึ้นเนาะ
เพราะว่าเราใส่ใจด้านการตัดเย็บไงคะ เพราะว่าพอมันเรียบเนาะ เราก็จะอยากได้เสื้อผ้าที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ มีฝีมือการตัดเย็บที่ดี ใช้เนื้อผ้าที่ดี เพราะว่าถ้า อืม เพราะว่าถ้า minimal แล้วผ้าไทยมาเราก็ เราก็ร้อนเนาะ <chuckles> เราก็อาจจะใส่ไม่ได้นานเนาะ อืม เราก็อาจ
อ๋อ เออ อืม เนื้อผ้า เออ เออ ใช่ มันก็อาจจะเป็นด้วยวัสดุของผ้าที่มันเหมือนกับมีคุณภาพพิเศษนิดหนึ่ง เหมาะกับอากาศบ้านเราที่มันร้อน อะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นผ้าฝ้ายที่ใส่สบาย ๆ แบบนี้เนาะ ใช่ไหมคะ? อืม
ใช่เลย ใช่ ๆ ใช่ค่ะ ๆ เราก็เหมือนรู้สึกดีใจที่เราเหมือนแบบค้นหาสไตล์ของตัวเองเจอแล้ว เพราะว่าในวันหนึ่ง ในอนาคตวันหนึ่งถ้าสมมุติว่า trend แฟชั่นมันเปลี่ยนไปจนแบบ อืม <tsk> ต้องแต่งตามซุปเปอร์ฮีโร อย่างเงี้ย เราก็จะได้ ยึดมั่นใน trend ของตัวเองว่า อ๋อ โอเคล่ะ เราขอ minimal ต่อไปแล้วกัน เราคงไม่กล้าแต่งเป็น Supergirl หรือว่า Powerpuff Girls หรือ Snoopy หรืออะไรต่าง ๆ นานา อาจต้องขออภัย <chuckles>
ค่ะ <laughs> <chuckles> เออ คุณอย่างงี้ อย่างงี้แล้วแบบเหมือนกับถ้าเราอยากจะแต่งตัวแบบ อะ คงสไตล์ตัว สไตล์ที่มันเป็น minimal แบบที่คุณชื่นชอบนะ แต่ว่าเราเนี่ย สมมุติว่าเราจะต้องไปงาน งานแต่งงาน งานเลี้ยง อะไรอย่างเงี้ย ที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ อย่างเงี้ย มันจะเอาไป mix and match กับอะไรได้บ้างอะคะ?
แน่นอนเลยค่ะ ความ Minimal คือความเรียบง่าย ใช่ไหมคะ เราก็จะเลือกโทนสีสุภาพ เราจะไม่เลือกโทนสีฉูดฉาด ในขณะที่แขกร่วมงานคนอื่น เขาก็อาจจะช็อกกิงพิงก์ สีแดง สีเหลือง สีฟ้า ซึ่งมัน อ มันไม่ผิดนะคะ มันก็ ใช่ มันก็เป็นสีที่เขาชอบ แต่ถ้าสไตล์เราเราก็ขอเป็น Pastel แล้วกันค่ะ เป็นสีอ่อน คุมโทน สุภาพ ใช่ ไม่โป๊เกินไป แล้วก็เราจะต้องเลือกชุดน่ะให้เหมาะกับหุ่นของเราด้วย ทรวดทรงของเราด้วย อย่างเงี้ย ใช่ ใช่แล้วค่ะ
อืม อืม ๆ อืม เออ ๆ ๆ Colourful อะไรไปเลยเนาะ เออ ๆ ค่ะ อา เออ ๆ ๆ ส คลุมโทน โส สีสุภาพเนาะ อา ค่ะ เหรอ เหรอคะ?
เราอาจจะ ค่ะ
แล้ว แล้วอย่างงี้ เออ ค่ะ เชิญค่ะ
เราอาจจะไม่ได้เลือกแต่งตัวแบบหวือหวา แบบ โอ้โฮ เกาะอก คว้านลึก อีกนิดหนึ่งเห็นเอว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราจะไม่มั่นใจไง หรือไม่ก็สั้นจุ๊ด นั่งปั๊บ โอ้โฮ แบบไขมันโผล่ออกมา อย่างเงี้ย เราแบบ เออ อันนั้นน่ะ ก็มัน มันไม่มั่นใจ เพราะมันไม่ใช่สไตล์เราไงคะ เราอาจจะต้อง โอเค เลือกให้มันคลุมเข่า เรียบร้อย แขนกุด มีอะไร ๆ อาจจะ เอ่อ หา แอกเซสซอรี หรือเครื่องประดับมาเสริมเติม
อืม <chuckles> อ เออ อา โอเค อา เออ กำลัง กำลังจะถามคุณเลยว่า Minimal เนี่ย เขามี แอกเซสซอรี ได้ไหมคะ แบบเครื่องประดับ กระปงกระเป๋า มี มีได้ไหม คะ? <chuckles> เขาคง ฮ เออ
<chuckles> มีค่ะ แต่เราก็ยังคงคอนเซปต์ความเรียบ อย่างยกตัวอย่าง ถ้าแบบ อา เพื่อนไปงานแต่ง ใส่สีแดง แล้วเขาใส่มุุกล้อมเพชรไป ก็โอเคมันเป็นความ ชอบของเขา แต่เราเนี่ยอาจจะเลือกเป็นเหมือนแบบสร้อยเส้นบาง ๆ จี้เล็ก ๆ ใช่ เสริมให้คอเราเด่นขึ้นมานิดหนึ่ง แค่นั้นเองค่ะ เราก็คงจะไม่สามารถเป็นแบบ แบบคนอื่นได้อะเนาะ แต่เราไม่ได้มองว่าคนอื่นทำแบบนั้นแล้วไม่ดีหรือไม่สวยนะคะ ก็ ใช่ ใช่ ใช่แล้ว แล้วเราก็มองว่า โอ้ เวลาที่เขาแต่งแบบนั้นแล้วเขามั่นใจอะ เขาก็ดูสวยในแบบของเขาได้จริง ๆ อะค่ะ
เออ ยังไงคะ? อืม <chuckles> เออ เรียบ ๆ เนาะ เออ อ๋อ อา เออ มัน อา มันเป็นสไตล์ของเขาที่เขาชื่นชอบ ก็ไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกอะเนาะ อืม ๆ อืม จริงด้วยนะคะเนี่ย แล้วอย่างงี้คือแบบเหมือนกับในวันปกติทั่วไป อย่างไปทำงานน่ะค่ะ minimal มันสามารถแต่ง แต่งได้ด้วยใช่ไหมคะ?
ใช่เลยค่ะ แล้วเราอะก็เป็นคนที่คุ้มค่าใน เอ่อ หมายถึงว่าเลือกเสื้อผ้าที่คุ้มค่าในการจะนำมาใช้ด้วยนะ อืม เช่นเลยนะ เช่น <chuckles> อย่าง อย่างเวลาเราไปทำงาน ใช่ไหมคะ เออ เราอาจจะเลือกเสื้อสักตัวที่เป็นเสื้อ เบลเซอร์ ที่เหมือนแบบคล้าย ๆ ชุดสูท แต่แบบเป็นเสื้อคลุมตัวใหญ่ ๆ อะค่ะ เออ เราก็อาจจะเลือก เลือก เลือกที่มันมีสีที่สุภาพ เช่น อา สีครีม หรือไม่ก็สีขาว หรือไม่ก็สีดำ ใช่ อย่างตอนเช้าเรามีประชุมกับลูกค้า เราก็ใส่คลุมเสื้อที่เราใส่ไป อย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่ามันก็สร้างความเป็นมืออาชีพให้เรา ใช่ไหม เออ มาก
อืม ยังไงคะเนี่ย? น่าสนใจ ค่ะ ค่ะ เออ เออ ๆ ๆ ค่ะ นึกออก ๆ อ๋อ สีครีม สีขาว เออ เออ เนาะ มันก็ดู มันก็ดูน่าเชื่อถือ ดู ดูแต่งกายสุขภาพ ดูมีกาลเทศะกับงานที่คุณไป อย่างเช่น พบลูกค้า หรือใด ๆ เป็นต้น แบบนี้เนาะ อืม ๆ ค่ะ
ใช่ อืม อ ใช่ ใช่ แล้วอย่างตอนเย็นเรานัดเพื่อน เราก็ไม่ใส่ก็ได้ อย่างเงี้ย เราก็ถอดออกก็เป็นชุด minimal ของเรา ที่เราแบบว่าแต่งตั้งแต่ออกจากบ้าน แล้ว ใช่ไหม แล้วก็ตอนงานดึก อุ๊ย! เราไปงานศพเราก็ใส่อีกทีหนึ่ง <chuckles> แล้วเราก็ให้เกียรติงาน แบบเนี้ย คือ 1 ตัวใช้ได้คุ้มครบทุกงานค่ะ
อา เออ อืม เออ เออ ดูคุณเป็นคนที่แบบเหมือนกับให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าของชุดแต่ละชุดที่คุณใช้มากเลยนะ อย่างตอนต้นที่คุณบอกว่า อา ชุดนี้คุณไปหาเพื่อน แล้วคุณก็เลยไปสวัสดีคุณ คุณแม่ของแฟนคุณได้ แล้วมาครั้งนี้อีกเนาะ คือแบบ 1 ชิ้นเนี่ยคือคุณจับใส่ไปได้หลายงานเลย คือ คือ คือมันคุ้มค่ามาก ๆ เลยนะคะเนี่ย
ใช่ เพราะว่ามันเป็นสไตล์การแต่งตัวของเราที่เรารู้สึกว่า อ้อ พอเราแต่งคุมโทนน่ะ ไม่ว่าวันนั้นน่ะเราจะไปธุระอะไร คือเราไม่ต้องคิดแล้ว มันคือสุภาพในตัวของมันเองอยู่ แล้ว แล้วก็ไปได้ทุกงาน อย่างเงี้ยค่ะ
อ อืม เออ เออ ไปได้ทุกงานเลยจริงเลย คือถ้าสมมุติแบบเพื่อนบอก เออ วันนี้ วันนี้ไป ไปงานขาวดำหน่อย ไปนาขาวดำ ชวนไปงานขาวดำกับคุณ คุณก็แบบเหมือนกับ อา ไม่ต้อง ไม่ต้องเสียเวลาไปเปลี่ยนชุดขาวดำอะไรเลยเนาะ คุณก็สามารถไปได้เลยโดยที่แบบเหมือนต้อง ไม่ต้องเสียเวลากลับบ้านไปแต่งตัวใหม่เลย อย่างนี้เลยนะคะเนี่ย เออ
ใช่ ใช่แล้วแหละค่ะ ใช่แล้ว <chuckles>
เออ ค่อนข้างดีมาก ๆ เลยอะคุณ แล้ว แล้วแบบเนี้ยค่ะคุณคิดว่าแบบเหมือนกับ Trend ของคุณเนี่ย ไม่ว่ามันจะผ่านไปแบบเหมือนกับ สไตล์ ต การแต่งตัวของคุณที่เป็น Minimal เนาะ ไม่ว่ามันจะผ่านไปกี่ Trend อ ย จะกี่ยุค ส กี่สมัย อะไรเงี้ย คุณคิดว่ามันยังน่าจะแบบเหมือนกับเป็นตัวตนของคุณอยู่ไหมคะ?
แน่นอนค่ะ เพราะว่าสไตล์ที่เราค้นพบและค้นเจอเนี่ยมันค่อนข้างร่วมสมัยไง มันจะไม่ค่อยล้าสมัย หรือพวก ใช่ เพราะว่ามันเข้าได้กับทุกโอกาส แล้ว แล้วสีอะมันก็คือคุมโทนอยู่แล้ว มันเป็นสีสุภาพที่ โอเค ในบางโอกาสอาจจะเชยไปบ้าง แต่เราก็ไม่ได้สนใจคำพูด หรือความรู้สึกคนอื่นนอกจากของตัวเราเองไงคะ เพราะเรามั่นใจแบบนี้
อืม อืม ๆ ใช่ไหม ไม่ตก trend เนาะ เออ อา เออ แน่นอนจริง ๆ เลยค่ะคุณขา ไอ้ เขาเรียกอะไรนะ ปรัชญาที่สำคัญที่สุดของ minimal ก็คือแบบเหมือนการมีตู้เสื้อผ้าแบบแคปซูล ที่แบบเหมือนกับมีซึบ มีเสื้อผ้าที่แบบเหมือนกับน้อย จำนวนน้อยชิ้น แล้วก็ทุกชิ้นเนี่ยก็คือสามารถสลับ ใส่เข้ากันได้หมดเลยอะ ไม่ต้อง ไม่ คือคุณไม่ต้องเสียเวลาการคิดเรื่องแต่งตัวนั่นเองอะเนาะ เออ ดีมาก ๆ เลยอะคุณ คือเป็นชุดที่แบบเหมือนกับ <tsk> เรียกว่าอมตะ <chuckles> อย่างงี้ ได้เลยไหมคะ? <laughs> เออ ไม่ตก trend <chuckles>
ใช่แล้วแหละ อา ๆ ใช่ ๆ ๆ ๆ ไม่ตก trend นะคะ ก็ยังแบบทันสมัย แล้วก็ตาม trend ในทุกยุค แบบเนี้ยเลยแหละค่ะ
เออ ได้เลย ยังไงก็ขอบคุณมากๆ เลยนะคะที่มาแชร์เรื่องแฟชั่นตาม trend ของคุณที่เป็นสไตล์ส่วนตัว ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ
ยินดีมาก ๆ เลยล่ะค่ะ วันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ